Exato. Então, tipo, você não f assiste uma coisa lá por exemplo, quando você assiste Velozes e Furiosos, aí o carro, às vezes, vai de uma po um lado da ponte no outro. E consegue, eh, atravessar aquela ponte meio que voando. E você pensa: “Nossa, isso na realidade nunca existiria. Isso é ridículo.” Mas no no Game of Thrones, por exemplo, mesmo sendo uma série de ficção, é mais verossímil, sabe, as coisas acontecendo.
Claro. Sim. <chuckles> Sim, de fantasia, né? Sim, realmente, eh, uma série é é bom que você mencionou mesmo. Uma série que tenha fantasia, mas que tem elementos que você pode associar com o mundo moderno mesmo, né. E
Exato, é. E também a acho que, igual você falou, tem, eh eh, traição, jogo de poder. E tudo isso é manipulação. E tudo isso é do ser humano.
Manipulação. Intriga dos familiares, né. Família contra família, irmão contra irmão, eh, tem de tudo ali.
<laughs> E isso é do ser humano, né. Eu acho que antigo a sociedade antiga ou nova, eh, essa esses sentimentos são humanos e vai continuar acontecendo.
Sim. Correto. E com relação a a uma série que vicia assim a você já ficou viciado em uma série que você não podia largar ela até acabar?
Já, eh, tem várias séries que eu sou viciada, que eu já assisti várias vezes. <chuckles> Mais de uma vez. <chuckles> Principalmente sitcom. Porque eu acho que é é a série de almoçar, né.
Mais de uma vez? Ah, realmente aqui Ah, ok. A O sitcom realmente é é uma coisa que você pode assistir, realmente, eh, várias vezes com o decorrer dos anos, porque é é é um é um um tipo de um o sistema do sitcom, né, biji eh, são situações reai reais, assim, mais ou menos, né, mas é mais diálogo que qualquer outra coisa, né. Então, eh, de repente, você assistiu, eh, passou anos, e você volta a assistir e você nem lembra direito do da história, né.

Hã.
Ou ou não sei o quê. Eles foram morar num lu num lugar que a só tinha gente branca morando, numa cidade. Então, literalmente, ele era o único afro-americano na escola dele. Ele se
Ah. Ah, não! Eh, tá, é é o Todo Mundo Odeia o Chris mesmo, ele ele é dos pais de ele vive com os pais dele, aí eles se mudam para o Brooklyn. E aí sim, ele vai pra uma escola que é só ele que é o negro da escola, ele é o único negro da escola.
Aham, eles ma um pouco. Sim. É, a única coisa diferente é Brooklyn, não não, eh, na realidade não existe a possibilidade que uma escola em Brooklyn só tenha branco, mas eles modificaram isso
<laughs> Sim. É, só que ele não vai na escola no Brooklyn, essa que é a questão, porque a mãe dele quer que ele tenha uma educação melhor, então ele vai pra uma escola em outro bairro.
Ah, ok. Ah, entendi, entendi. Sim. É, em mas na vida real, ele ele foi morar numa cidade do interior no no pequena, aquela coisa de de redneck mesmo e e ele sofreu bullying, ele sempre foi baixinho, magrinho e tudo, mas ele conseguiu transformar essa se e e esse trauma na infância em uma, eh, em uma série cômica, né. Então se de sim.
É. Aham. Sim. É, é bem cômico, é bem engraçado, eh, eu sempre assistia quando eu era criança, eu morria de rir, mas hoje quando você assiste adulto, você realmente entende ali a dor, você fica: "Hum, isso não tá muito legal". Você <chuckles> você entende que ele passou por coisas difíceis.
É. Pessoal tá isso é alguma que te interessa também? Você re revisar revisar uma série que você assistiu quando você era mais nova e que agora, nos olhos de uma mulher adulta, você vê diferentes? Foi te chamou a atenção?
Uhum. S sim, eh, isso aconteceu esses dia esses esses dias pra trás. Eh, eu assisti, eh, Breaking Bad quando lançou, eh, e eu era muito novinha e aí eu assisti acho que há uns 2 anos atrás, eh, de novo, como adulta, e aí eu tive uma visão totalmente diferente, eu fiquei: "Nossa, esse cara é meio meio meio coisa errada o que ele tá fazendo aí". Então, eh, já aconteceu isso comigo sim.
Ah, essa série é muito forte. Sim. É, né. É, é. seria muito realista mesmo, né, você imagina que quantas pessoas que não devem ter passado por isso? Não não de ter virado narco-traficante, mas de ter câncer, de não ter dinheiro para o tratamento. Olha, eu adorei nosso papo, muito divertido. Realmente, eu adorei o teu ponto de vista, viu.
É.